वैसे आपको क्या लगता है कई बार जो मनुष्य होता है उसको बहुत आलस्य आता है। है ना? तो क्या परिस्थिति में उसको आलस्य करते रहना चाहिए या उसका त्याग करके कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए?
हाँ जी। मेरे को ऐसा लगता है कि देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। 1 जिन्हें बिल्कुल भी अपने मतलब कहते हैं ना कि अपने आलस को बिल्कुल भी वो नहीं देते, ज़रूरत ज़रूरी नहीं द मतलब ज़रूरी नहीं समझते और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो ऐसा सोचते हैं अरे! यार चलो सो जाते हैं, छोड़ो ना बाद में कर लेंगे, क्या ही जा रहा है? तो मुझे लगता है कि 2 तरीके के लोग होते हैं 2 क उनकी सोच अलग-अलग होती है और अलग-अलग तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो जल्दी उठ जाते हैं और फ़िर उसके बाद वो लोग काम-वाम करके अपना फ़िर से सो जाते हैं। उनको उन्होंने एक समय बना रखा है कि हम इस समय अपना काम अगर कर भी लेंगे ना, जल्दी क उठ के या हम मतलब अगर समय पे काम कर भी लेंगे। तो बाद में हम एक समय निकालेंगे, जिसमें हम आराम करेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो आराम को पहले प्राथमिकता देते हैं और सोचते हैं, चलो काम अपना बाद में करेंगे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हुँ, ये तो 2 तरीके के लोग होते हैं ना दोनों में से देखिए मैं ये नहीं कह सकती सफ़लता किसको मिलेगी? किसको नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बार ना ऐसे लोगों को भी सफ़लता मिल जाती है, जो लोग आराम को प्राथमिकता देते हैं। काम बाद में करते हैं पर फ़िर भी उनको सफ़लता मिल जाती है हाँ, होता है ऐसा।
क्या, क्या? अच्छा जी। ओह! जी, जी। अ, हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओह! अच्छा, अच्छा। हुँ, हाँ जी, हाँ जी। ओह! अच्छा, अच्छा। ओह! अरे मतलब ऐसे जैसे आपने बताया, तो आप अगर कोई उदाहरण दे सकें, तो वैसे बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये मैं वैसे पहली बार सुन रहा हूँ जैसे किसी व्यक्ति के मुख से कि जो लोग इतनी कम प्राथमिकता देते हैं, उनको सफ़लता कैसे मिल जाती है? क्या वो कुछ?
ये देखिए हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को ज़्यादा काम ना करके भी सफ़लता मिल जाती है, फ़िर दूसरे लोग बोलते हैं अरे! इसकी तो किस्मत ही अच्छी है। इसको तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा और इसको सफ़लता भी मिल गई। इसको जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनका हो जाता है क्लियर उन वो बोलते हैं अरे! मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो कुछ पढ़ के नहीं आया और उस उनका फ़िर भी क्लियर हो जाता है। हाँ, वैसे आम-तौर पे मुझे ऐसे लोग बहुत चालू लगते हैं क्योंकि वो कई बार झूठ भी बोल देते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल <chuckles> होता है ऐसा होता है ऐसा जो जी।
हाँ, बहुत हद तक। हुँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओ हो! अरे ये तो, बिल्कुल सच कह रहे हैं। हाँ जी, तो ए अ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपको जो है बहुत ज़्यादा आलस्य आ रहा हो है ना? और आपको कह लिए कुछ बहुत ज़रूरी कार्य करना हो। जैसे है ना परीक्षा के लिए पढ़ना हो या कुछ और कार्य, तो ऐसे में आपने क्या करना पसंद किया, है ना? आपने ये सोचा कि परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए? या आपने सोचा कि कोई बात नहीं परीक्षा का देखा जाएगा, आलस्य करते रहना चाहिए?
हाँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मतलब मैंने जो चीज़ देखी है, जैसे लोग बोलते हैं ना रात को देर तक पढ़ो या सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। इससे तुमको पढ़ाई ज़्यादा करने में अच्छा, मतलब समझ आएगा, मैंने ये चीज़ कभी नहीं करी।
जी, जी। हाँ जी। ओह! अ, इसके पीछे का कोई खास कारण?
आह! नहीं। इसके पीछे आलस का कारण नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है मेरे को मतलब पता नहीं, अब मैंने सही किया या गलत किया मुझे नहीं पता पर मेरे को ये लगा चलो ठीक है, रात को सो जाती हूँ, सुबह आराम से उसी टाइम पे उठूँगी और दिन में मैं पढ़ाई कर लूँगी। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे कहाँ ही जाना है, पूरा दिन पड़ा है मेरे पास, तो मैं पढ़ सकती हूँ ना। आप ही बताओ एग्ज़ाम के टाइम मे पास पूरा दिन पड़ा है, तो मैं रात को स्पेशली क्यों उठूँ? और मैं सुबह-सुबह स्पेशली क्यों उठूँ? जब मुझे पूरा दिन वरना उन्होंने छुट्टी क्यों दी है मेरे को? अगर मेरे को रा सुबह-सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ना है तो? मतलब मुझे नहीं पता इस चीज़ में मैं गलत हूँ या सही हूँ। पर मेरे को लगता है कि हमें स्लीप जो होती है ना एक जो 7-8 घंटे की स्लीप साइकिल की हमें इतनी लेनी होती है, हमें उतनी ज़रूर लेनी चाहिए, वरना वो हमारे श चेहरे पे नज़र आता है। उससे हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सफलता का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करे।
हाँ जी। ओह! अच्छा, ऐसा क्यों? अरे! ये तो सही है। हाँ जी। अरे, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, हाँ। ओह! जी, जी, बिल्कुल ये तो आपने बिल्कुल सही कहा और वैसे कहा जाए आपने बहुत दिलचस्प बात मुझे बताई ये तो और वैसे सच में कहना पड़ेगा आपकी हिम्मत की, दाद देनी पड़ेगी और मैं ये कहूँ कि आप बहुत दिलचस्प व्यक्ति हैं और वैसे आप अ, फिर अपने परीक्षा का बताना चाहेंगे कि म आपके जो है मतलब कैसे अंक आपको मिलते थे? क्या आपको लगता था कि वो अच्छे हुआ करते थे या नहीं? और आपकी प आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया हु हुआ करती थी कि जैसे आपने बताया तो बहुत हद तक मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है कि जो परिवार हो, वो आपको जो है कई बार है ना कि डाँटता फटकारता हो तो आप वो उनका सामना कैसे करते थे?
हाँ जी। देखिए इस चीज़ में ना मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि नहीं इस चीज़ में वो लोग सही हैं क्योंकि इस चीज़ में इसलिए सही हैं क्योंकि उन लोगों ने कभी मतलब ये नहीं बोला मेरे को कि क्यों कम मार्क्स क्यों आए हैं? उन लोगों को ये है कि हाँ, चलो इसने मेहनत करे है पास हो गए, सही है क्योंकि मतलब मैंने ये चीज़ देखी है जो लोग अपने जैसे बच्चों को ज़्यादा बोलते हैं ना कि अगर 95 भी आ जाएँ, तो वो उनको सुनाते हैं कि 5% कहाँ रह गए। मुझे लगता है कि इस तरीके का जो व्यवहार होता है ना, वो कई बार बच्चों को ट्रॉमा में डाल देता है। उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैं इतने मार्क्स लेकर आई फिर भी उस उन्होंने मेरे को ऐसे बोला। मुझे लगता है कि हुँ, मुझे लगता है छोटी-छोटी जो हमारी एक कहते हैं ना कि कोशिश होती है। उसके बाद जब हम पास हो जाते हैं ना, तो हमें उसको प्रेरणा देनी चाहिए। पर हाँ, ऐसा भी नहीं होत होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही ढीला छोड़ दें। थोड़ा-थोड़ा हमको उस चीज़ को पकड़े रखना चाहिए क्योंकि देखिए एक लाइन है ना, जिस चीज़ को जितना टाइटली पकड़ोगे ना, वो तुम्हारे हाथ से उतना जाएगी।
ओह! ओह, अच्छा! जी, जी। बिल्कुल। उम, बिलकुल सच। हुँ, जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल सच। हाँ, हाँ। बिल्कुल सच! ये तो अति-उत्तम आपने बहुत सही बात कही और वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसे अगर आप कुछ कार्य करेंगे जैसे आपने बताया ना कि परीक्षा के लिए जैसे कह लीजिए आप पढ़ रहे हो कभी, तो आप क्या करना पसंद करते हैं कि है ना कि बहुत देर के लिए अ, 1 ही बार में पढ़ लिया? या है ना बीच-बीच में छोटे-छोटे जो हैं विश्राम लेकर के पढ़ना शुरू किया?
हाँ जी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी जो एक पढ़ने की बात होती है ना ये ये हमें एकदम खुले विचार खुले दिमाग से करने चाहिए क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है हमारे दिमाग में अगर कुछ तनाव चल रहा है, हमारे दिमाग में चल रहा है अरे! यार मुझे तो सोना है, मेरे को तो मैं सुबह जल्दी क्यों उठूँ? मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। तो ये जो नींद आने वाली बात होती है ना, ये हमें फिर रोकती है उस चीज़ से। पर देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आदत होती है, वो सुबह उठ जाते हैं आराम से 4-5 बजे, उस चीज़ को वो पढ़ते हैं और फिर वो दिन में वो उस चीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा मतलब पढ़ते हैं कि बिल्कुल किताब में घुसे ही रहते हैं मतलब उनको सुबह भी पढ़ना है जल्दी उठ के, उनको दिन में भी पढ़ना है और आपने अक्सर देखा होगा कि आप मतलब ऐसे लोगों को किताबी कीड़ा भी बोल सकते हैं हम या क्लास में जैसे जो टॉपर होते हैं। वो लोग भी ऐसा बताते हैं कि हम ऐसा करते हैं हम अब मैंने तो उनके घर जाके नहीं देखा कभी कि वो इस तरीके से करते हैं या नहीं करते।
हाँ जी। ओके। हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल सच। हाँ, हाँ। <chuckles> अच्छा, अच्छा। अरे ये तो सही कह रहे हैं बिल्कुल आप और अ, वैसे आपको क्या लगता है कि एक बार को आप मतलब अ, क्या कि आप कभी किसी अ, अन्य लोगों को आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? कि अगर वो आपसे ये प्रश्न पूछते हैं, कि जो है मतलब इस चीज़ का क्या महत्व है कम्फ़र्ट ज़ोन का जिसको कहा जाता है, तो आपके हिसाब से वो क्या अ, मनुष्य के जीवन में भूमिका रखता है?
देखिए मतलब, मैंने ऐसा सुना है ऐसा बोला भी जाता है कि हम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे तो हम सफ़लता की ओर जा सकते हैं।
जी। अ, हाँ, हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि, देखिए सफ़लता की ओर जाने के लिए कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलने का मतलब अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सुबह 3 बजे उठूँ और उसके बाद मैं सुबह 3 बजे उठ के सब कुछ करूँ, इसका मतलब ये है कि हो सकता है मैं जिस समय उठती हूँ मैं उससे थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ जैसे अगर मैं 8 बजे उठती हूँ, तो मैं <clears throat> साढ़े 6 बजे उठ जाऊँ या मैं 7 बजे उठ जाऊँ, तो ये निर्भर करता है कि मतलब मैं अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर निकली और मैं उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कदम उठा रही हूँ। और जैसे कई बार ऐसा होता है जैसे कुछ लोग, रात को घर आने में उन्हें देर हो जाती है ऑफ़िस से या कुछ भी चीज़ है, वो लोग सोचते हैं, अरे यार इतनी देर हो गई है अब मेरे को घर जाके स क जल्दी-जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे आराम भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को भी हम कह सकते हैं कि हाँ, कम्फ़र्ट ज़ोन से वो इंसान बाहर निकल रहा है अपने उसको इतना आराम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल। और इस चीज़ से ना और इस चीज़ से अगर हमें सफ़लता मिल जाती है 1 बार, तो हमें फिर खुशी भी मिलती है फिर बाद में वो सब बातें हम भूल जाते हैं जो हम देर से घर आए थे या सुबह जल्दी उठे थे।
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। अरे, बहुत अच्छे! बिल्कुल। हाँ जी। अरे रे रे! ये तो बहुत दिक्कत। बिल्कुल, सच। हाँ जी, बिल्कुल, अति उत्तम। जी, जी। अरे, बिल्कुल सच है। बिल्कुल, अति उत्तम बात आपने ये कही। और वैसे अ, एक बार को आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि है ना अ, कि आपका मतलब मन ही कर रहा हो अ, कि जो है मतलब आपने कभी किसी को देखा हो कि ना जो कि अपने है ना आराम वाले जो ज़ोन है या जो उनका जो भी इलाका है आराम, काम करने का वो उस कोई व्यक्ति जो है आपके करीबी वो उससे बाहर ही ना निकल रहे हों है ना। बिल्कुल कह लीजिए उसके अंदर ही जो वो बार-बार अ, कह लें कुछ प्रयास ही ना कर रहे हों जबकि कह लीजिए कि ना कुछ गंभीर परिस्थिति मतलब जैसे सामने ही हो। तो आपने कभी उनको प्रोत्साहन दिया हो? या है ना कि कुछ ऐसी बातें बोली हो जिससे उनकी आँखें खुल गई हों?
हाँ जी। हाँ। अच्छा। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें जैसे कहते हैं ना कि जो शब्द होते हैं ना शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर हम किसी को सही शब्द बोल के समझा रहे हैं ना तो उस इंसान को मोटिवेशन भी मिल सकती है। पर अगर हम किसी को कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनसे उसको बुरा लगेगा, उसकी उसका मोरल डाउन होएगा। तो एक तरीके से ना उसके साथ ऐसा होगा कि वो अपने आप को गलत समझने लग जाएगा, क्योंकि ये जो बोलने का तरीका होता है सिर्फ़। देखिए बोलने का तरीका क्या है, अगर मैं किसी को कोई आलसी इंसान है, मैं उसको बहुत समझा रही हूँ, मैं उसको सब बता रही हूँ कि उसका कैसे है, ये है वो है सब कुछ मैं उसको समझा रही हूँ कि तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए। तो वो इंसान एक समय के बाद शायद मोटिवेटेड हो जाएगा मेरी बातें सुन के। और मैं उसे अगर देखिए एक बात बताइए अगर मैं उसे कुछ ऐसे किस्से बताऊँगी जो इंसान सफ़ल हो मतलब मैं कहाँ मेरा मेरा कहाँ पे मेरे को सफ़लता मिली थी और या किसी और को कोई दोस्त को कहाँ पे मिली थी, उसी सेम चीज़ में ज जो वो चीज़ कर रहा है। तो उसके मन में एक बार को तो आएगा ना कि हाँ यार, इसको भी इस चीज़ में मिली थी तो अगर मैं भी मेहनत करूँ तो मुझे भी मिल जाएगी।
हाँ जी। बिल्कुल। जी। ह हुँ, बिल्कुल सच। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ जी। उ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओह! अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ, अति उत्तम। ये तो बिल्कुल सच बात कही आपने। और बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया जिसकी मैं बहुत सराहना करना चाहूँगा आपकी कि आपने मुझे इतनी ख़ूबसूरती से समझाया। और वैसे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वैसे आपका कम्फ़र्ट ज़ोन कौन-सा है? कि है ना मतलब जो आपका मन करता हो कि बस अब जो है थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटने वाली?
हाँ जी। बताइए? देखो, मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन मतलब मैं अगर बताऊँ, तो जैसे मतलब मेरे को अब आप थोड़ा-सा आपको अजीब लगेगा, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। तो मतलब देखो, मैं इस चीज़ में बताना चाहती हूँ, आमतौर पे लड़कियाँ ऐसा नहीं करती, पर क्या होता है, जैसे हम लैपटॉप खोला, कंप्यूटर खोला, उसमें गेम चलाया। अब गेम भी, शायद आप समझ गए होंगे, मैं कौन-से गेम की बात कर रही हूँ। मतलब आजकल ये जीटीए वगैरह बहुत चल रहे हैं, मैं इस तरीके की गेम खेल लेती हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो उनको खेलने से ना, मेरा तनाव भी कम होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, वो मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन है, क्योंकि मेरे को बस बैठ जाए, मेरे को वहाँ कॉफी, कुछ भी मिल जाए, चाय मिल जाए, मैं साथ के साथ गेम खेल रही हूँ और मैं खेल रही हूँ और उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँ ना, तो मेरा दिमाग एकदम श खाली होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि तनाव-वनाव सब निकल गया होगा और आराम से मैं काम कर सकती हूँ।
अ, हाँ। अरे! अब इसमें अजीब वाली क्या बात है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। अरे, वाह! वाह! अरे! बहुत बढ़िया। जी, जी। अरे! बहुत अच्छे। ओह! हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, ये तो वैसे आपने बहुत बढ़िया और दिलचस्प बात बताई कि आप मतलब गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जो कि अ, मतलब देखिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और जो है ये कुछ अजीब बात नहीं है बिल्कुल। तो आप इसको इस ढंग में ना सोचें कि ये अजीब है और वैसा देखिए, आप प्रसन्न हैं। और ये आपने बहुत ख़ूबसूरती से जो है मेरे मेरे को आपको जो भी समस्या आई थी, आपने उनका उनको हल कर दिया और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारी बात दोबारा जल्द फिर होगी।
ओके। बिल्कुल। जी, मेरे को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपका दिन शुभ हो। शुभरात्रि।
धन्यवाद।